โอ้โฮ เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ มันเรียกได้ว่า ทิ่มแทงเข้ามาใน ในใจเลยครับ เพราะว่ายิ่ง ยิ่งเราเนาะ อาจ อาจจะคิดว่า เออ ยิ่งเรามีเพื่อนที่สนิท หรือคนที่สนิทสามารถพูดได้อะ มันก็อาจ บางครั้งอะครับ มันอาจจะสามารถพูดอะไรไปตรง ๆ เลยเนาะ แต่ด้วยความที่ใกล้ชิด เนี่ยแหละครับ แล้วก็ยิ่งสนิทมากอะแหละ มันยิ่งทำให้เราอะต้องแบบแคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายที่สนิทด้วยมาก ๆ เลยอะครับ เออ
ค่ะ ลำบากใจไหมคะ? อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ แล้วแบบไหน ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันยิ่งยาก ตรงนี้มันจะยิ่งทำให้ลำบากใจ ถูกไหมคะ?
อืม โอ้โฮ ถูกต้องเลยครับ เพราะว่าเราจะ พ คำนึงถือ เอ่อ ในส่วนของทั้งความสัมพันธ์ หรือแบบว่าเรื่องที่คุยอะครับ แต่ว่าจริง ๆ แล้วน่ะ เรา เรา ส่วนตัวผมนะ ผมก็จะมีเทคนิคที่จะ เวลาพูดคุยกับ กับคนสนิทเราเนาะ ไอ้เรื่องที่ยาก ๆ อะ ผมจะเริ่มโดยที่การ เอ่อ บอกไปที่เจตนาของผมก่อนเลยครับ เออ คือ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ แบบไหนคะ? อืม หมายถึงว่า พูดเรื่องเจตนาก่อนเลย ใช่ไหมคะ? ก่อนที่จะพูดเข้าประเด็น
ใช่ครับ ถูกต้องครับ เราก็จะบอกเจตนาของเราว่าที่ เรื่องที่เรากำลังจะพูดเนี่ย มันกำลังจะ ส จะสื่อถึงอะไร? เพราะว่าถ้าเราคุยโดยที่เราไม่บอกกับคนสนิทเราอะครับว่า คุยไปเพื่ออะไรอะ? เขาก็จะไม่รู้ว่า เราอะต้องการที่จะสื่อสารกับเขา หรือว่าในรูปแบบของอื่น อย่างเช่น อาจจะไประบายก็ได้ หรือกำลังตำหนิ หรือกำลังขอความช่วยเหลือ อย่างเงี้ยอะครับ เออ อันนี้ ผมเคยมีสถานะ
ค่ะ อืม ไม่บอก เจตนา ค่ะ อืม ใช่ อ๋อ ค่ะ ๆ แล้วพอ ค่ะ อ๋อ เป็นแบบไหนคะ?
ครับ ผมเคยมีสถานการณ์ เอ่อ เรียกว่าประสบการณ์ตรงเลยแล้วกัน ผมเคยมีปัญหาอะครับกับเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ต้องย้อนกลับไป คือเมื่อก่อนน่ะผมจะมีนิสัยหนึ่งครับ ที่เรียกว่า ผมเป็นคนที่ชอบหายไปอะเวลาเครียด ไม่ค่อยเล่าอะไรให้ ใช่ครับ ไม่ค่อยที่จะเล่าอะไรให้กับคนอื่น ๆ ฟัง แต่ว่าใน ในครั้ง ในครั้งนั้นน่ะครับ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะ ผมอะพบเจอกับความทุกข์ใจเนาะ หรือว่าปัญหาเนาะ ที่มันหนักจริง ๆ ผมก็เลยแบบ อยาก อยากที่จะไปพูดกับใครสักคนหนึ่ง ผมก็เลยเลือกที่จะ ใช่ครับผม ผมก็เลยเดินที่จะไปบอกกับเพื่อนสนิทของผมคนนั้นน่ะตรง ๆ ว่า ว่า ประมาณว่า "เออ เดี๋ยว เดี๋ยวมีเรื่องจะ จะเล่าให้ฟัง แต่ไม่ต้องตัดสินนะ ช่วยฟังเฉย ๆ ได้ไหม? แล้วก็แค่ แค่ตอนเนี้ย อยากจะแบบจัดการกับความคิดตัวเองอะ" เออ
อืม อ๋อ ค่ะ โอ้ หมายถึงหายไปเลยเหรอคะ? อ๋อ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม เคค่ะ อยากที่จะระบาย ใช่ไหมคะ? ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ
ด้วยความที่ ที่ตัวผมเนาะ บอกเจตนาไปตั้งแต่ต้นน่ะ มันทำให้บรรยากาศของ ของ ที่ ที่เราคุยกับเพื่อนน่ะครับ มันดีขึ้นมาก ๆ เลยนะ คือเพื่อน เพื่อนก็รู้อะครับว่า ว่า ต้อง ต้องทำในจุดไหน ไม่ใช่แบบจู่ ๆ เรา เรา เราเดินไปดุ่ม ๆ แล้วก็ไปคุยเรื่องที่เราทุกข์ใจเลย ใช่ เพื่อนมันก็อาจจะงง เพราะว่าแต่เดิมอะครับ ผม ผม ผม อย่างที่บอกนะว่าผมอะเป็นคนที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยพูดปัญหากับใคร เวลาที่มีปัญหา เออ
อืม ค่ะ อืม เป็นแบบไหนคะ? ค่ะ อืม แล้วก็พูดเลย ค่ะ ค่ะ อ๋อ ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องปัญหากับใครอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ?